Pero, a ver, dime, ¿cómo interpretas, eh, eso de ser auténtico al crear?
Mmm, siento que tiene que ver mucho con con realmente. Quitarse como las máscaras, ¿no?, de no tener como tipo miedo a, pues, de repente hacer un unos dirían, tal vez exagerado, <chuckles> o hacer, este, un poco más sentimental de la cuenta, ¿no?, o
¿O o alguien que no encaja con la mayoría?
Sí, bueno, es que o sea, sí, justo, porque era como que lo que quería llevar con lo de las máscaras, ¿no?, porque de repente, digo, me ha tocado, como por ejemplo, estar en a veces en grupos, eh, de trabajo o o de creativos, ¿no?, en los que como que uno quiere ser lo que realmente no es, ¿no?, no representa, trata de ponerse esa máscara tal vez como de que, ah, yo soy bien rockstar, ¿no?, o, yo soy más duro, exacto, yo soy muy duro, ¿no no?, o o al contrario, exagerar de más las cosas, ¿no?, eh, no sé, ser un
Ajá. Ajá. Sí. Ajá. O de lo que debería ser. Ajá. Ajá. Soy un caballero a la antigua.
ándale, o lo sí, no, o sea, se puede mal de-de a veces malinterpretar mucho, eh, cómo es que quieren llevar ese sentimiento o esa, relación creativa, porque dejan de ser como ellos, ¿no?, y sobre todo si uno lo conoce, es como que, hum, pues no, no no va por ahí, y y incluso ya viéndolo desde uno mismo, también, ¿no?, llega a pasar que, pues, a veces no sé si no quieren como expresar realmente algo, por ejemplo, un un un ejemplo así claro.
Eh. Ajá. Ajá.
Por ejemplo, al. Al declarártele a alguien, ¿no? Por ejemplo, ahí.
Ajá.
Ahí, ah, por ejemplo, ya abarcamos esa parte de crear, ¿no? Porque, a lo mejor, quieres, pues, dedicarle una canción, o quieres dedicarle un poema.
Quieres hacerlo diferente o especial.
Ajá, justo. Pero. Por ejemplo, puede o no ser como tú ahora sí que lo tuyo, <chuckles> pues, este, ser tan sentimental expresivo, por así decirlo, ¿no?, cada quien. Pero, justamente, es a lo que quiero llegar, que no porque, a lo mejor, quieras dar un buen detalle, necesitas dejar de ser tú, ¿sabes? O sea, puedes puedes hacerlo desde desde tu propia, eh, genialidad, ¿no? Por ejemplo, yo, a lo mejor, sí puedo ser un poquito más expresivo, ¿no? Y puedo hasta cocinarte algo, ¿no? Si quiero, por ejemplo, ser de declararme y decir: "Ay, quiero ser tu tu novio, este, te preparé tal cosa, y te hice un poema, y mil canciones, y y todo eso". Pero eso, porque a mí me sale me sale natural, ¿no?
Ajá. Okey. Ajá. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. Porque es autenticidad. Es tu personalidad.
Exactamente. Exactamente. Pero, a veces, he visto a personas tan, de verdad, tan incómodas de hacer ese tipo de cosas, porque no son así. No no no les da o no no es que no quieran, sino que no les da, y lo pueden hacer, pero un poquito a su modo, un poquito más reservado, ¿sabes? Yo he visto personas que se han exigido tanto, ah, y no y justamente, dejan de ser auténticos, eh, y empiezan como a idear id idear cosas para poder como llegarles, tipo: "Al ah, al final del horario de la escuela voy a llegar un con un cartel y y un ramo de rosas, y no sé qué", y realmente no quieren hacerlo, ¿por qué? Porque les da pena o porque o cosas así. Y ahí están de por ejemplo, ya dejando de ser auténticos, ¿no? Y y ellos piensan que es una buena idea, porque, digamos, que no tiene nada de malo, pero igual y la chica también se siente incómoda, ¿no?
Ajá. Claro, o sea, que Claro, porque lo conoce de otra forma, ¿no? Entonces, digamos
Exacto. Entonces, ella esperaría que fuera como más reservado, ¿no? De que: "Oye, pues, a lo mejor una cartita así, eh, personalmente, ¿no?, no tan expuesto, digamos, así al a la gente, a los ojos, ¿no?, al juicio público".
Claro. Claro, claro. Y en el ejemplo que estás poniendo, por ejemplo, de la declaración a una chica.
Ujú.
Eh, en el momento en que alguien es hace eso, es porque está queriendo agradar a lo que cree que le gustaría a la chica, pero que realmente no está siendo él.
Exacto. Exacto, exacto. Y digo, también e en ese y varios aspectos, digamos, si ya traducimos esto a, de repente, de que ya vas a hacer una junta de trabajo y, de repente, te animas a decir tal cosa que, obviamente, no va con tu personalidad o yo qué sé, eh, alguna situación así. Pues, obviamente, la gente se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que no s hay algo en tu semblante o hay algo en tu actitud que no no no va contigo, ¿no? Porque, a lo mejor, no representa lo que tú eres, tus valores, tu manera de ser, tu humor, eh, no sé, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro. Claro, y como que cuando no eres auténtico, no puedes mantener mucho tiempo esa máscara.
Eh, ¿la máscara? Sí.
Sí, o sea, e esa esa que te estás poniendo, esa personalidad que no es tuya. ¿No?, no la vas a poder sostener mucho tiempo, porque no estás siendo tú.
Sí. Sí, en en algún momento, pues, esas máscaras se rompen, ¿no? Y dejan ver quién eres reali realmente, ¿no? Y es ahí donde, de repente, te das choques porque: "Ay, no sé por qué me trató así. O no sé por qué pasó esto". Pues pues nada más date voltea a ver al pasado, ¿no? Cómo es que te has ido manejando, ¿no? Yo yo siento que es digo, no estoy en contra de las máscaras, porque muchas veces hay que ponerse ciertas máscaras para poder afrontar ciertas situaciones, ¿no?
Claro. Claro. Claro, claro. Sí, y y yo creo que ahí, más que máscaras, son los roles distintos, ¿no?, que enfrentamos en la vida, ¿no?, a lo mejor, yo como amiga puedo ser muy divertida, y hablar con malas palabras, y etcétera, pero, si estoy criando un niño, eh, no puedo hacerlo, y eso no significa que tenga máscaras, o que sea hipócrita, sino que es un rol distinto.
Ujú, exactamente. Sí, justamente. Exacto. Sí, exactamente, vas como manejando la situación a como debe de ser manejada, ¿no?
Claro, en cada circunstancia, ¿no?, oye
Exacto, y cada circunstancia obviamente es distinta también. Ajá.
Claro, claro. Y cuando tú dices ser auténtico, eh, ¿a qué te refieres exactamente en tu proceso creativo? ¿Crees que es una actitud, un estilo, una elección consciente, o parte de tu personalidad? ¿Qué a qué te refieres?
Sí, yo creo que todo eso, eh, realmente es como un conjunto, ¿no?, porque justamente, no es como que tú te puedas polarizar, y tú seas blanco o negro, ¿no?, tú eres una escala de grises, ¿no?, que de repente, estás n ab sí, o sea, a veces sí puedes levantarte de negro, a veces sí puedes levantarte en blanco, pero, durante el día a lo mejor, eres gris oscuro, gris clarito, <giggles> gris, ¿no?, y
¡Claro! Eh, a exacto. Sí, claro, porque los seres humanos tenemos muchos matices, ¿no?
Exactamente, entonces, eso para mí es ser auténtico, ¿no?, por como dejar que afloren todo este tipo de de colores sin sin reprimirlos tanto. Porque obvio, ahí por ejemplo, ya nos metemos también un poquito de la libertad, pero, la libertad también tiene límites, ¿no?, y ser y ser auténtico. Exactamente. Entonces, ser auténtico también, tiene que ir de acuerdo a eso, ¿no?, a esos valores, reglas y límites que que uno se pone como persona, y, o otro para no l pasar, eh, el el límite del otro, ¿no?, bueno, la línea de del de los demás, ¿no?, y tienes que estar como que jugando mucho con eso, para ser realmente llegar a decir, que eres auténtico, ¿no?, eh, porque sí puedes, poco por ejemplo, eso que me decías, de que a lo mejor, yo puedo entre amigos puedo ser ser grosero y y, pues, me puedo expresar así.
Sí. ¡Ah, claro!, si no se convierte en libertinaje. Traspasar exactamente, exactamente. Así es. Ajá.
Y puedes que sea un algo auténtico, que yo sea grosero con las demás personas, ¿sabes?, pero, si si han en yo ya estoy modificando eso, o sea, pue pue ahí ya nos metemos en otras de cosas, ¿no?, de que puede estar bien, puede estar mal. Eh, pero a veces esa misma autenticidad se nota, ¿no?, de que: "Ay ya, bueno, ya sabes que él es así". Sigue siendo genuino a su manera de ser, ¿está bien, o está mal?, bueno, ya de que depende de cada quien, ¿verdad?, pero al menos
Claro. Claro, pero sí entiendo perfectamente ese punto, de que una cosa es ser auténtico, y otra cosa es traspasar los límites de circunstancias específicas, ¿no?
Exacto. Ujú. Sí, porque por ejemplo yo s yo tengo un amigo, que digo ahorita ya cambió su manera de ser y y, mm, y eso no deja de s que de ser de que dejó de ser auténtico, ¿sabes?, porque él era una persona así, de que es más así, te lo cuento rápido, él hizo hasta un hizo una broma, de muy mal gusto, en un funeral de una de un papá de un amigo.
Ajá. Okey. Sí, claro, claro. Okey. ¡Uy!
¿No? Pero e es su manera de de ser y de afrontar este tipo de situaciones, que que lo lo lo ponen como tenso, como ansioso, ¿no? Entonces su su manera más rápida de como de de sacar esta tensión que él sentía fue soltar ese chiste de mal gusto y obviamente todos nos quedamos como de okey, mira, este no es el momento, pero te entendemos, porque tú eres así, ¿no? O sea, no no por por este tipo de comentario no vas a dejar de ser nuestro amigo, solamente como que aterrízate y date cuenta de que no estás en el lugar idóneo para hacer este tipo de bromas, sobre todo el tiempo, ¿sabes? Porque está fresco.
Sí. <gasps> Claro. Claro, está totalmente fuera de lugar, ¿no?
Exacto. Entonces, sí fue como que no, perdón, no sé qué. Y y después fue como que modificando su actitud, pero si tú ts platicas con él, sigue siendo el mismo tipo irreverente, sin filtros, sin nada, pero ya como que ha aprendido hasta dónde está ese límite, ¿sabes? <laughs>
Claro, las circunstancias y qué bueno que ustedes como amigos le han hecho ver eso, ¿no?
Sí, porque justamente nosotros también fuimos auténticos con él. Fue: "Oye, esto no nos gustó". <laughs> Sí, exa exacto. Eh
Porque Claro, y y honesto. ¿No? Porque simplemente pudieron dejar de hablarle, sobre todo quien estaba en el duelo de forma directa, ¿no? Y decir: "Que falta de respeto", voltearle la cara, correrlo y adiós, ¿no? Pero
Exacto. Sí, que, de hecho, sí hubo gente alrededor que escuchó el comentario. Como fuera de nuestro círculo, ¿no? Que gente alrededor que fue como: "Oye, ¿qué le pasa a este cuate, no?" Y, pues, sí lo querían sacar a golpes. Pero sí, justamente fue como que, okey, mira, eh, de hecho, el que el afectado sí le dijo, oye, mira.
Ajá.
"Eh, yo te entiendo, tú entiéndeme a mí, ahorita no me hables, no te corro, pero ahorita no me hables", ¿no? Y también nosotros lo entendimos por él, porque él, por su parte, también f fue genuino, ¿no? Porque estaba sintiendo u algo muy pesado, porque él también es muy tajante, porque él es él es muy así, ¿no? Entonces, como que justamente, o sea, hemos aprendido entre nosotros ser, eh, honestos, y creo que también esa parte de ser auténtico va mucho de la mano con la honestidad.
Claro. Sí. Claro, pero pero como como dices, ¿no?, o sea, qué bueno que que que ustedes le hicieron ver que no era el lugar adecuado, y a lo mejor esa es su forma de responder, como dices, ante situaciones que lo rebasan.
Uju. Uju, justo.
¿No?, eh, hay mucha gente que utiliza la risa, ¿no?, porque realmente lo que tiene por dentro es mucha tristeza.
<chuckles> Yo era uno de esos, por ejemplo. <chuckles>
Si, y entonces, eh, es es su forma de protegerse, ¿no?, para no dejarse ver lo lo vulnerable que está por dentro, ¿no? Oye, ¿y y me puedes contar de alguna ocasión en que fuiste auténtico y otra en que no lo fuiste, y qué aprendiste de cada una?
Uju. Exacto. Ah, mm, me remonto tal vez a cuando estaba pequeñito en la primaria.
Ajá.
Que justamente ahorita porque me hiciste recordar eso, ¿no?, de que justamente de que, eh, ríes para como ocultar tu tristeza, ahí, por ejemplo, pues no no era genuino.
Ajá ajá. Claro.
Sí y no, <chuckles> sabes, porque justamente no sabía cómo controlar esta situación, ¿no?, entonces, por ejemplo, a mí cuando en la en la primaria, incluso también mis papás me eh rega me llegaban a regañar porque, digo, yo he sido siempre una persona muy inquieta, <chuckles> y a lo mejor, y digo, también medio maldosito, ¿no?, pero, o sea, lo hago en lo lo hago con el afán de de hacer reír, no con el afán de lastimar, ¿no?
Okey, okey. Sí. Sí. <laughs> Sí, no, tu afán no es destruir, sino que sea algo cómico, ¿no?
Exacto. <chuckles> Exacto sí sí sí, y a d a veces sí digo me llegué me he llegado a pasar y ya es como que sí: "Oye perdóname no era mi intención", ¿no?, pero bueno, entonces como siempre he sido así, eh, pues no no recuerdo que travesura hice, alguna, ¿no?, es irrelevante eso, tú ponle la historia que quieras, ¿no?, <laughs> le puse el pie a alguien o yo qué sé, el chiste es que, eh, me están regañando y, pues, yo yo he sido una persona también muy sensible, ¿no?, entonces a mí cuando me regañan, eh, o bueno, me regañaban en en aquellos momentos, me ponía a llorar, ¿no?, como que no no podía aguantar esa, como esa tristeza, no sé por qué. Ajá, era demasiado, pero en en algún punto, eh como que dije, no, es que no quiero llorar, porque llorar es para niñas y no sé qué, y así como esas esas mentalidades que te que te cultivan desde pequeño. <inhales> Entonces, este, lo que yo empecé a hacer fue reír.
Claro claro. Ajá. Okey. Sí. Sí. Okey. Era demasiado para ti. Ah sí, conceptos equivocados. Sí.
Y entonces, cuando me regañaban en la escuela, yo me reía, y peor tantito, ajá, peor tantito porque no, que su hijo ya mandaban a llamar a mi pap a mis papás y no, que su hijo es un irrespetuoso, no respeta la autoridad, se ríe cuando lo regaño. <chuckles> Y entonces mi mamá me regañaba por aparte, y igual me reía, ¿no?, pero yo, pero realmente cuando ya me dejaban de regañar yo me subía a mi cuarto y empezaba a llorar, ¿no?, entonces, era como que
Okey. Y te iba peor. <laughs> No, bueno. Ajá. Ay, sí o sea, realmente no te estabas burlando de la situación, era la manera como tú te estabas protegiendo.
Exacto, <chuckles> entonces, de alguna manera fui fui auténtico y no, porque, ¿no?, porque no lo hacía por hacerlo a propósito, pero lo hacía por querer ocultar algo, ¿no?, entonces ahí, estuvo raro. <chuckles>
<laughs> Claro. Claro claro fuiste los dos. Claro. Oye, qué interesantes puntos, muchas muchas gracias por compartirlo, me encanta platicar contigo.
Sí, no te preocupes, ahí nos estamos viendo más seguido.
Claro, gracias.